ก็ ถ้าหลัง อ่า จากประสบการณ์ตรงเลยดีกว่าเนี่ย แชร์กันเลย ก็คือเนี่ย เด็กวัยรุ่นกำลังห้าว ๆ อยู่ อย่างเงี้ย พอเจอเคส เจอเหตุการณ์เกิดขึ้นมา อย่างเงี้ยครับ สิ่งแรกที่จะตระหนักเลย ก็คือชีวิตมันสั้นเนาะ คนเราอะ มันจะมีอยู่ 2 กรณีคุณพี่ ก็คือแบบแรก ก็คือ ก็คือมันจะสุดโต่งทั้ง ทั้ง 2 ทางเลย มันจะไม่มีตรงกลาง คนที่เจอเหตุการณ์น่าสลดใจ น่าเศร้าใจ แล้วก็เซฟตัวเองไปเลย แบบ โอ๊ย อันตรายไม่เอา เลิก เลิกขับ เลิกแว้น ต่อไปเราจะเป็นใส่หมวกกันน็อกตลอดก็มี กับอีกกรณีหนึ่ง ก็คือ โอ๊ย ชีวิตมันสั้นน่ะ เราอะต้องเอาให้สุด ก็ไปสุดหนักกว่าเดิมอีก อ่า ยกล้อบ้าง ซิ่งบ้างก็มี เพราะถือว่าคนเรายังไงปลายทาง ก็คือความตายเหมือนกัน มันจะมีอยู่แค่ 2 กรณีนี้เลยคุณพี่ มันจะไม่มีตรงกลาง ไอ้พวกที่รอดจากตรงกลางได้เนี่ย ส่วนใหญ่ คือคนที่ไม่สุดสักทางไง ก็คือบู๊ก็ไม่เอา กลัวก็ไม่กลัว ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็เลยรอด ประมาณเนี้ยครับคุณพี่
ค่ะ อืม อืม อา อา เออ โอ้โฮ อุ๊ย โอ้! เออ อ อ๋อ เราโกะ งั้นเราก็ควรจะมาครึ่ง ๆ กลาง ๆ ดีไหม?
ก็ ถ้าจะเอาเน้น เน้นการใช้ชีวิตรอด เราก็ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็ดีครับ แต่มุมวัยรุ่นน่ะคุณพี่ ชีวิตมันต้องใช้ให้คุ้มไง มันก็ไม่ครึ่งไม่กลางไง อืม
ใจมันไม่สุดเนาะ มันไม่สุดเนาะ มันเหมือนมันไม่แล้วใจเนาะ มันแบบมันคาใจ
ใช่ ใช่ครับผม อืม สมัยตอนคุณพี่วัยรุ่น ผมว่าก็ต้องมีเรื่องสุด ๆ กันบ้างแหละ เหมือนกันใช่ไหม?
เออ ก็อาจจะเป็นแบบ เอ่อ นอนน้อย เที่ยวกลางคืน จันทร์ พุธ ศุกร์ อะไรอย่างเงี้ย ก็เที่ยวจนเช้า แล้วก็ไปทำงานต่อ อะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นแนวนั้น
อา คุณก็ เหรอ? อืม ใช่ครับ แต่ว่าด้วยความที่ว่า เป็นผู้หญิงอะ อาจจะไม่ห้าวเท่าผู้ชายไงครับ
เออ ใช่ ๆ อาจจะไม่มีความเสี่ยง แล้วก็สมัยก่อนที่เราโตมา มัน ไม่มีกิจกรรมอะไรที่ผาดโผน เหมือนสมัยนี้ไง
อืม ครับผม อืม ใช่ อันนี้ อันนี้เห็นด้วยเลย
เออ ไม่มีทางเลือกเยอะ
ใช่ครับ แล้วบางครั้งอะ การที่เราจะเข้ากลุ่มเข้าแก๊งอะครับคุณพี่ มันต้องทำอะไรที่ห่าม ๆ ห้าว ๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
ให้ได้รับการยอมรับ อ้อ ใช่ ๆ เออ พูดมาก็ตรงจุดดีเนาะ แต่ว่าอย่างนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าแบบเราห้าว ห้าวเป้งไปกันจนสุดแบบเนี้ย แล้วกับพ่อแม่ อย่างเงี้ยค่ะ เราจะทำยังไงให้ท่านเข้าใจเราได้บ้างไหมอะ?
ใช่ อ ใช่ครับ อืม อืม โอ้โฮ เรียกได้ว่า คงไม่มีพ่อแม่คนไหนปล่อยให้คุณลูกไปห้าวเป้งได้ขนาดนั้น สุดท้าย ก็จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาแล้วครับ เพราะว่าต้องทะเลาะกับพ่อแม่ อันนี้เห็น เห็นเป็นแบบบุญตาเลยคุณพี่
เออ ใช่ไหม ๆ พ่อแม่ไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าแบบเขาก็เป็นห่วง เป็นห่วงเสียมากกว่า

ครับผม ก็ถ้าในมุมผมแล้วเนี่ย ด้วยความที่แบบ นั่นแหละครับ อย่างที่บอกว่า เรื่องของความตายมันอาจจะดูไกลตัวไปตอนนี้ ก็เลยเรียกได้ว่า ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยดีกว่า โดยที่ไม่ได้นึกถึงถึงความตายเลย ก็ ด้วยความวัยรุ่น อย่างเงี้ย อาจจะมีความห้าวเป้งบ้าง ใช่ไหม คุณพี่เนาะ ใช้ชีวิตแบบไม่สนเรื่องความปลอดภัย อะไรสักเท่าไร เพราะเราคิดว่า เราแบบ <tsk> ตามวัยอะคุณพี่ มันก็ มันก็พูดยากอะ มัน มันตามวัยอะ อืม วัย วัยนี้มันห้าวกันอยู่แล้ว อืม อืม
อืม อ้อ ๆ เออ ก็เหมือนเด็ก ๆ เออ เหมือนเด็ก ๆ ที่ไปแว้นอะเนาะแบบว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์เร็ว ๆ แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อก อะไรอย่างเงี้ยเนาะ บนทางหลวง อะไรงั้นน่ะ เราเห็น เราก็แบบ อุ๊ย! น้องแบบว่า ไม่ ไม่ ไม่กลัวเลยเหรอ อะไรอย่างเงี้ย
อืม ใช่ ๆ อืม ใช่เลยครับ อือ ใช่ครับ ก็ถาม ถ้าเนี่ยตัวผม ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวัยเหล่านั้นเลย ก็คือ เรียกว่ามั่นใจในฝีมือการขับของตัวเองดีกว่าคุณพี่ ไม่ใช่ไม่กลัวหรอก แต่คิดว่า เราเอาอยู่ไง มั่นใจไง เด็กวัยนี้นะครับ
อ้อ อ๋อ อ๋อ มันเป็นอย่างงั้นไป มันเป็น คือ เขายังไม่เคยพลาดใช่ไหม?
อืม ใช่ครับ ส่วนใหญ่ที่พลาด ก็ไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันตรงนี้ครับผม คุณพี่ <laughs>
อุ๊ต๊ะ อุ๊ต๊ะ โอ้โฮ นี้เรื่องจริงนะเนี่ย <chuckles> เออ เออ ๆ ใช่ แต่เราก็เข้าใจนะว่า ถ้าเราจะทำให้การยอมรับความตายว่า มันเป็นเรื่องใน เป็นเรื่องสัจธรรมน่ะ มันก็อ้างอิงมาจากศาสนาเนาะ หลักศาสนาว่า แบบว่า อย่างศาสนาพุทธเนี่ย ก็จะบอกว่า เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติเป็นของอยู่คู่กันกับชีวิตมนุษย์ อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ถ้าเราได้ร่ำเรียนศาสนามาบ้าง หรือว่าได้ศึกษา หรือทำความเข้าใจในหลักการพวกนี้ ซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวน่ะ ก็จะเอามาปรับใช้ได้อยู่นะคะ จะได้เข้าใจมากขึ้น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
อืม โอ้ ใช่เลยครับ อืม ครับผม ครับผม อืม ครับ